อือฮึ ก็คือ Uniqlo เนี่ยก็อาจจะแพงขึ้นมานิดหนึ่ง แต่ว่าด้วยคุณภาพ ป เราว่าคุ้มค่า เพราะว่าเหมือนเสื้อห่านคู่เนี่ยก็คือสวย แต่ว่าถ้าใส่บ่อย ๆ ซักอะ มันก็อาจจะมีความย้วยนิดหนึ่งเนาะ ตรงคอ อะไรอย่างเงี้ย มันก็จะเห็นเป็นแบบเป็นย้วย เสื้อตรงริมมันอาจจะดูเริ่ม ถ้าซักไปหลาย ๆ รอบเนี่ย ริมเสื้ออาจจะไม่เท่ากันแล้ว มีความเอียงแล้ว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่ามันก็คุ้มกับราคาที่เราได้ใช้ไป อะไรอย่างเงี้ย คือถ้ายิ่งถ้าหากว่าเราซื้อส่งมา คือตกตัวหนึ่งอะไม่ถึงหลักร้อยด้วยซ้ำอะ หลักสิบอะ คือเอาจริง ๆ ใส่แค่แบบ สาม ใช่ ใส่ 3-4 ครั้งก็คุ้มแล้วอะ แล้วก็เหมือนเราก็ไม่ เรายังเก็บไว้ใส่อยู่บ้านได้ หรือว่าอาจจะแบบเก็บไว้เป็นผ้าขี้ริ้วอะไรก็ยังสะดวกอีก อะไรอย่างเงี้ย ใช่ อืม
เออ ค่ะ อืม อา ใช่เลย อา อืม อืม อือ อืม อา โอ้โฮ! ถูกมาก อืม อา อ๋อ อ๋อ ก็ถือว่าแบบพอใส่ไปแล้ว มันย้วย หรือว่ามันแบบไม่สามารถแบบ เหมือนมันดูไม่ดีแล้ว เราก็สามารถเอามาใส่เป็นเสื้อนอน หรือว่าเก็บไว้ใส่บ้าน หรือว่าสุด ๆ เลยก็อาจจะเอาไปทำเป็นแบบผ้าขี้ริ้วเช็ดมือ หรือว่าแบบทำความสะอาดต่าง ๆ ได้ โอ้โฮ ถือว่าแบบนอกจากจะ อืม นอกจากจะแบบแมตช์ง่าย ซื้อง่ายแล้ว ยังมีประโยชน์แบบถึงขั้นตอนสุดท้ายของการเป็นเสื้อผ้าเลยก็ว่าได้เนาะ อืม
อืม ใช่ ใช่ เออ ใช่ เออ มันคุ้ม อืม ค่ะ เออ ถูกต้อง ถูกต้องเลยค่ะ แต่ว่าเหมือน แต่ด้วยความที่เราชินกับการใส่เสื้อขาวอย่างเงี้ย ใช่ไหมคะ เพราะว่า 1 อย่างที่บอกเลยมัน mix and match ง่าย ก็แล้วแต่กรณีเลย บางวันอาจจะแค่ไปเดินห้าง ไปกับเพื่อนเล่น ๆ ก็อาจจะใส่แบบยี่ห้ออย่างห่านคู่ไปเนาะ ใส่กางเกงยีนส์ก็ได้แล้ว แต่ถ้าหากว่าเป็นทริป อุ๊ย ไปแบบไปเที่ยวทะเล ไป vacation ก็อยากจะถ่ายรูปออกมาสวย ๆ ดูดีหน่อย ดูแบบว่าใส่แบบเนื้อผ้าดี ๆ ดูออกมาแล้วแบบสวย ก็เป็น Uniqlo ที่แบบนาน ๆ ครั้งใส่ อันเนี้ยก็จะคุ้มกว่า เพราะว่าเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะสกปรก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ อืม อืม ค่ะ อ๋อ อา โอ้โฮ ค่ะ อา โอ้ โอ้โฮ ดีเลย

แล้วแบบเนี้ยอะค่ะ อา หมวกที่ชอบเนี่ยเป็นทรงแบบไหนเหรอคะ? หมวกแก๊ปหรือว่าหมวกแบบ หมวกที่ อ่า ทรงแบบ ครอบทั้งหัวไปเลย แล้วก็มีแบบ ที่กันแดดทั้งรอบด้านเลย ชอบแบบไหนมากกว่ากัน?
อือฮึ อืม เออ เราชอบเป็นหมวกแก๊ป เราชอบเป็นหมวกแก๊ปมากกว่า แล้วแบม เป็นหมวกแก๊ปที่บอกว่ามีรูข้างหลังอะ ที่เราสามารถแบบใส่ผมเข้าไป ถ้าเกิดว่าเรา เราผูก เขาเรียกอะไรนะ หางม้า หรือว่าอาจจะถักเปีย อะไรอย่างเงี้ย ก็ได้ เราก็ใส่แล้วมันทำให้ ทำให้หมวกอะมันแน่นขึ้นไปอีก เพราะว่าไอ้ผมที่มันข้างหลัง มันออกจากรูข้างหลัง ใช่ไหมคะ มันก็ทำให้หมวก ไม่หลุดง่าย ใช่ ถ้าเป็นหมวกที่เป็นหมวกปีก อย่างงั้นน่ะ <tsk> เราไม่ชอบความที่แบบว่ามัน ลม ปลิวก็ไปแล้ว หรือว่าถ้าต้องมีเชือกสายผูกที่คออะเนาะ มันก็จะแบบว่า <tsk> ดูรุงรังอะ ดูเกะกะ อะไรอย่างเงี้ย เราก็ไม่ค่อยชอบสักเท่าไร ก็ชอบเป็นหมวกอย่างงี้แหละ แล้วก็เราชอบหมวกแก๊ปที่ เป็นหมวกที่มันค่อนข้างโค้ง ๆ ออกมาข้างหน้าค่ะ เรารู้สึกว่าอันนั้นน่ะมันกันแดดได้ดีกว่า ใช่ แล้วเกาะ อ เออ ใช่ปิดรูปหน้าด้วย ทำให้หน้าดูเล็กลงด้วย มาก มากกว่าไอ้หมวกแก๊ปที่เป็นปีกแบบแบน ๆ รู้สึกว่าอันนั้นน่ะ มันทำให้หน้าเราบาน <laughs>
อืม อืม อืม อืม ค่ะ ใช่ อืม อืม อา ใช่เลยค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ ใช่ อืม โอ้ อ๋อ อา เหมือนมันปิดในรูปหน้าได้ดีเลย ดีเลยค่ะ อา อ๋อ อ๋อ มันก็ยังช่วยในเรื่องของความสวยงามด้วยไหม หมวกแก๊ปที่เราชอบเนี่ย?
ใช่ อา ใช่ มันช่วยอำพรางใบหน้าได้อะ ค่ะ
โอ้ ถือว่าแบบ โอ้ เป็นทั้งช่วยในกันแดด อำพรางใบหน้า สร้างความมั่นใจ โอ้ เยอะมากมายเลยก็ว่าได้เนาะ แล้วแบบเนี้ยอะค่ะ มีแบบเสื้อผ้า หรือว่าแบบของในตู้ที่เรารู้สึกว่า เออ มันมีความทรงจำดี ๆ กับเราอยู่บ้างไหมคะ?
อืม ใช่ ใช่เลยค่ะ

อืม โอ้ ถือว่าแบบเป็นเทคนิคที่ดีเลยเนาะ นอกจากจะช่วยให้เราแบบประหยัดเงินแล้ว มันก็ยะ อ่า อย่าง UNIQLO ที่พูดมา มันก็มีราคาแบบไม่ได้สูงขนาดนั้นเนาะ แต่มันก็ยังช่วยให้เราแบบดูดีได้ เช่น อย่างที่คุณบอกมา พอมันเป็นเสื้อขาวมันก็ใส่ได้บ่อย ใส่ได้ง่าย หลาย ๆ อย่างมันก็น่าจะทำให้คุ้ม แล้วกลายเป็นแบบเสื้อผ้าชิ้นโปรดไปเลย โอ้โฮ ดีเลยค่ะ อืม
อือ อืม ค่ะ อืม อืม ใช่ อือฮึ ค่ะ อืม ใช่เลย ใช่เลยค่ะ ใช่ เหมือน คือจริง ๆ อะ ก่อนหน้าเนี้ย ก่อน คือถ้าเอาตามสไตล์ที่เราชอบนะ คือเราอะเป็น จริง ๆ เราชอบเป็นคนใส่ ใส่เสื้อผ้าลายดอกด้วย ชอบชุดที่เป็นลาย ๆ อะไรอย่างเงี้ยเนาะ แต่ว่าพอมาแบบ เหมือนเรารู้สึกว่า ถ้าไป Vacation อะ โอ้โฮ! ถ้าจะแบบชอบดอกอะ มันไม่สามารถแมตช์ได้กับทุกชุด อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็จะ แอกเซสซอรี มันก็จะไม่เข้ากันอีก เออ ใช่ แต่ว่าพอเป็นเสื้อสีขาวอะมันได้กับทุกชุด แต่เราก็จะมีพกเป็นแบบ เหมือนเป็นเสื้อเชิ้ตลาย ๆ ที่เราชอบอะ สามารถไปใส่คลุมทับด้วยเผื่อวันไหนเบื่อเนาะ เบื่อความคลุมโทนแบบมีสีสันเข้ามา มันก็ยัง Mix and Match ได้ง่ายอยู่ด้วยอะค่ะ
ค่ะ อ๋อ อ๋อ ค่ะ อา อ๋อ อาจจะแบบมี ไม่เข้ากัน อืม ค่ะ อ๋อ อืม อืม ก็ถือว่าแบบ อา อย่างน้อยแบบ เสื้อขาวหรือว่าสี plain พื้น ๆ มันก็สามารถแบบ อา เอามาช่วยเราให้แบบวันที่น่าเบื่อ ๆ คิดอะไรไม่ออก ก็ยังช่วยเราแต่งตัวแบบดู ดู ดูชิล ๆ หรือว่ายังดูโอเคได้อยู่เลยเนาะ อืม
อืม ใช่ ใช่ ชิล ๆ อืม ใช่เลยค่ะ แล้วก็เหมือนนอกจากเนี้ย นอกจากในเรื่องของ Mix and Match แล้วอะ เราว่าเสื้อขาวอะมันเข้าได้กับทุกอย่างเลย ไม่ว่าจะเป็นจะใส่กับยีนก็ได้ จะใส่กับกระโปรงก็ได้ จะใส่กับกางเกงขาสั้นก็ได้ คือแบบมัน มันคงความเป็นเอกลักษณ์ได้อะค่ะว่า เออ มันหลากหลาย เราไม่ต้องคิดมากอะ อืม ใช่ค่ะ
อืม ค่ะ อ๋อ โอ้โฮ อ๋อ หลากหลาย เออ อืม ดีเลย อืม โอ้โฮ มันก็น่าจะช่วยในเรื่องของประหยัดเวลาไปได้ด้วยเนาะ เพราะว่าผู้หญิงบางทีเวลาแต่งตัวก็อาจจะใช้เวลานาน เพราะว่าตัดสินใจไม่ถูก แต่พอแบบ อา ไป มีแบบของที่มันสามารถแบบเข้ากับทุกอย่าง อย่างที่คุณพูดมา มันก็น่าจะช่วยให้แบบว่า อ่า เรา ลดเวลาตรงนั้นได้มากขึ้น อา แล้วแบบเนี้ยอะค่ะ นอกจากเสื้อขาวแล้วเนี่ย ยังมีอย่างอื่นอีกไหมคะ ที่รู้สึกว่า อา ใส่แล้วเรามั่นใจ แล้วดูดี หรือว่าเป็นเหมือนชิ้นโปรดอีกชิ้นหนึ่งอะค่ะ?
อืม อืม ค่ะ อืม ใช่